لأ ما هاقول لك حاجة موارد محدودة دي بتبقى على ال على الأفكار الفردية، الأفكار بتاعة حاجة بتنفع حد لوحده، لكن باقول لحضرتك شركة كبيرة دولية، معنى كده إن ال ال الموارد فيها unlimited مش محدودة، اللي أنت هتحطُّه في ال في قسيمة الشرا أو هتحطُّه في الطلب بتاعك، هو هيتشرى وهيتجاب ويتعمَل، أنت فاهمني؟ أنت بتفكّر إزاي تقلِّل التكلفة، يعني أنت كإنسان مسؤول عن قسم أو عن ناس أو عن شغل، أو، أو، أو بتفكّر تقلّل التكلفة إزاي مع إن أنت على علم ودراية إن أنت اللي هتكتبه في الورقة وتحُط عليهم إمضِتك هيتصرف، فاهم قصدي؟
آه، جميل. جميل، آه، صح، صح إمم، إمم طَب بُصّ يعني عايز بس أرجع كده سِنّة لورا كده، وأسأل لك برضه سؤال تاني، لو جَت لك لو أنت كده وأنت قاعد جَت لك فِكرة غريبة ماشي، يعني بتعمل إيه بتسيبها كده والَّا ممكن تكتبها يعني علشان تحب إن أنت ترجع لها تاني؟
ما هي دي هي دي بقى النقطة. اتفضل إرجع. اتفضل. إمم. بُصّ، هاقول لحضرتك حاجة آآ، الفكرة الغريبة دي على حسب مكانها، لو هي فكرة غريبة في البيت أنا معايا 2 3 في الأسرة زيي، يعني أ أسرتي يعني زوجة وأولاد آآ، يالّا نعمل الفكرة دي هيوافقوا الله يخليك، هنعمل الفكرة دي يالّا نوافقوا ونعملوا الفكرة يالّا بينا نعملوا الفكرة، فدي ممكن تجدها في البيت، ولكن في الشغل يبقى أنت لازم تقعد تكتب كل حاجة جَت في دماغك، وكل همسة وكل فِكرة، عشان تبقى عارف هتحقَّقها إزاي.
اهم. ربنا يخليهُم لك. ماشي. جميل، طَب أنت ما جالكش أي فكرة تاني كده غير المشروع أو ال الماكينة اللي أنت قُلت عليها ما جالكش أي فكرة تاني؟
لا، في أفكار كتيرة، لأ في أفكار كتيرة طبعًا، في أفكار كتيرة.
ما تقُل لي كده طَب فكرة حصلت معاك كده، و ونفعت معاك كده وبقِت حلوة يعني معاك؟